Mmm. Oh, kalau itu mah leb kalo itu lebih ke to do list setiap hari ya, Mas. Misalnya heeh, harus, misalnya, Mas, itu nulis dulu ataukah, eee, misalnya udah di-set, biasanya di-set-nya di awal hari atau misalnya pas, eee, di awal, eee, minggu gitu, misalnya di hari Senin gitu, biasanya di-set-nya gimana tuh, Mas?
Iya, to do list, benar benar. Mmm. Oh. Ya. Mhm. Ah. Tergantung. Tergantung, karena saya biasa, eee, ada yang mingguan, yang udah, apa, eee, bakal ngulang dia tiap minggu. Tapi juga kalau saya rasa kurang atau saya perlu nambah, saya bakal tambah hari itu juga gitu.
Oh, berarti tergantung dari rutinitas sama, eee, me sama mungkin kejadian yang emang nggak bisa diprediksi ya, biasanya seperti itu ya? Heeh, antisipasi ya. Iya iya.
Mmm, tergantung. Iya, yang gak bisa diantisipasi. Iya. Iya, kalau Kakaknya gimana, kalau Kakaknya?
Eee, kalau misalnya saya sendiri sih, eee, misalnya kalau ke, Mas, kayak nulis, eee, apa yang harus dilakukan di hari itu sebenarnya, eee, bisa, maksudnya itu ide bagus sih. Cuma kalau untuk saya kadang nulis kadang, eee, enggak gitu. Cuman karena emang kegiatan kerjaannya itu ya emang sudah familiar, eee, seperti apa, terus waktu di tempat kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa, lalu dalam 1 minggu itu berapa, eee, lama kerjaannya atau misalnya berapa jam
Mhm. Iya. Iya. Mmm. Iya. Mmm. Iya. Iya, sudah tahu. Mhm. Iya. Mhm.
kerja, eee, jadinya saya pun, eee, itu udah ke-set ke diri sendiri sih untuk target heeh, untuk target yang diharuskan untuk kerjaan itu berapa lama, dan juga kapan harus stop, mmm, kerja
Iya. Iya bener, iya. Iya. Iya. Iya, sudah ada jam internalnya ya? Benar benar.
gitu. Udah ada jam indel kayak jam, eee, naturallah. Jadi, kayak kalau misalnya udah, eee, misalnya jam 4.00, itu ya udah aja misalnya meskipun masih ada, eee, kerjaan yang memang, eee, tidak urgent atau misalnya deadline-nya masih cukup lama, ya udah aja, eee, pulang gitu karena
Iya, ada jam naturalnya. Iya. Benar. Iya. Iya.